Ano kasi 'yong grocery sobrang dami ng item, iba-ibang ano 'yan, eh, iba-ibang company 'yong nagde-deliver niyan. Iba si Procter& Gamble, iba si Colgate-Palmolive, iba si Unilever, 'yong mga gano'n. Tapos 'yan ang dami-daming product niyan, mm.
Oo. Mm. Mm. Hmm, okey.
Aya ayon din ang isa sa mga ano, eh, iniisip ko para halimbawa, ah, siguro magnenegosyo na lang ako ng bigas at least kasi 'yong bigas isa lang, eh, ayun. Para ma-manage ko ng mabuti, tapos ayon hindi pa ako makukupitan ng mga kasama kong boy. Kasi isa lang, eh, hindi 'yong, pag-grocery kasi, malingat lang ako sandali mamaya naku may nag-grocery na, hindi nagbayad kasi kamag-anak pala, 'di ba?
Mm. Mm. <chuckles> 'Yun lang, mm. 'Tsaka oo 'tsaka minsan ang dami kung ki kakilala ka ang daming umuutang 'no?
Mm, mm, isa pa 'yun.
<chuckles> 'Di ba isa isa pa 'yun, m nagpapautang ka din ba kumbaga, "O pakilista po 'to tita," "Sige-sige." nag ah, an
Ay, ayun naman, ay hindi ko ginagawa 'yun, 'di ako pumapayag.
Ah, okey. Oo, dapat 'wag kang pumayag kahit kamag-anak pa yan 'no. Kasi talagang nakaka-lugi, minsan nga kung kamag-anak mo ang hihing "'Di bale, si tita naman okey lang mauunawaan niya, next year na ako magbayad." 'di ba? <giggles>
Oo, kas Oo. Ayun so Oo, so bale ano ha salamat din sa mga tips na binigay mo. O, at least nagkaroon ako ng idea kung paano ko i-ma-manage 'yong ano 'yon nga 'yong, itong pera na pinangpuhunan ko. Okey, lumalago naman pero ayoko lang kasing mauwi sa bangkarote. Kaya salamat diyan sa ideas mo, sige gagawin ko nga 'yan pag-iimbentaryo na hindi ko ginagawa. Mm, thank you sa time mo at pakikinig.
Oo. Oo import oo, importante kasi 'yun. Ayun, 'tsaka <sniffs> siguro mag-save ka din ng pang-emergency fund mo kasi hindi natin alam, 'di ba, oo.
Ay, oo pala. Okey, thank you, oo. Hmm, sige gagawin ko 'yan.
Oo, oo. Dapat may pumupunta pa dun, sa savings, pang-emergency. Ayan, oh, so maraming salamat sa pagbahagi mo ng iyong suliranin at sana nakatulong ako. Hanggang sa muli.
Mm, thank you!